طَب والله ده شيء كويس جدًا، يعني الواضح إنه أنتم كان وِد رايح جاي ما بينكم. طَب احكي لي بقى دلوقتي يعني أنتِ لمّا كبِرتِ وكده بدأتِ إن أنتِ طبعًا تعملي نَفْس العادة ديّة مع مع يعني زي ما ما والدتِك كانت بتعمل وكده، يعني بقيتِ بت بتعملي نَفْس الوضع يعني. احكي لي بقى أنتِ بتعملي إيه دلوقتي كده والّا أنتم ليكم جيران مثلًا مُفضّلين بتشاركوا معاهم الأكل وكده والّا الموضوع إزاي؟
بُص، أنا عايزة أقول لك إن أنا أنا حاليًا عايشة أصلًا في بلد أوروبية مش عايشة في مصر، بس لمّا كنت عايشة في مصر قبل ما أسافر، كان عندي جارتي اللي في وِشّي على طول. آآ ممكن تكون دي هي أكتر واحدة كنت باشاركها، يعني آآ في أكلة معيّنة أعملها أودّي لها أجيب، هي تدّيني، آآ عملِت تبعت للولاد تقول لي: "خُدي دوَّقي الحاجة الحلوة دي للولاد."
هي الوحيدة بصراحة في العمارة لإن عارف
زمان كانت البيوت صغيرة فالناس تعرف بعضيها أكتر. آآ أنا لمّا اتجوِّزت كنت في عمارة كبيرة آآ كل دور مثلًا في كذا شَقّة و ود وكذا دور العمارة حوالي 15 دور تقريبًا، فكان ال صعب أو إن أنت تِلِم كل الجيران دي ويبقى في علاقة ما بينك وبينهم. بس كان عندي جارة قريّبة منّي جدًا، عايزة أقول لك لدرجة إن أنا لو مزنوقة وأنا باطبُخ مثلًا وما فيش توم مثلًا أروح راحة مخبَّطة عليها أقول لها: "إدّيني ف فصّين توم أو إدّيني راس توم أو حاجة." لو باعمل والملح خلص منّي
أها. فعلًا.
أخبّط عليها أقول لها: "شوية ملح." وهي كذلك، يعني ناقصها بصلاية، ناقصها مش عارفة إيه، حتّى أبسط الحاجات دي كُنّا بنتبادلها سَوا يعني.
والله ده شيء كويس، يعني إن أنتِ حتّى ما بينِك وما بين جارتِك يعني مَودَّة وما بينكم إن أنتم بت بتتبادلوا الأكل مع بعض وكده، ده شيء كويس جدًا. طَب احكي لي بقى يعني في رمضان كانت الأجواء كانت عاملة إزاي وكده.
ياه! في رمضان ده بقى طبق الكنافة والقطايف تلاقيه طالع من بيت رايح لبيت، طالع من بيت رايح لبيت بصراحة بتبقى حاجة مُبهِجَة جدًا وجميلة جدًا في رمضان، يعني من الحاجات الحلوة أوي آآ ال المُميّزة أوي، هو طَبَق الكنافة والقطايف دايمًا تلاقيه بقى كده النهاردة جارتنا عملت قطايف تجيب لنا، إحنا بكرة عملنا كنافة نودّي لهم، فتحس إنّها كانت بتعمل عِشرة كده ما بين الناس وأُلفَة، حاجة جميلة جدًا.
أكيد طبعًا.

أكيد طبعًا. والله يعني أنا أنا أُحيّيكِ فعلًا على اللي أنتِ بتعمليه، إن أنتم بتشاركي الأكل مع جيرانِك ومع الناس اللي بتحبيهم وكده. بس أنا كان عندي برضو سؤال كده فضولي شوية، هل أنتِ كنتم بتشاركوا بس الأكْل من ناحية المناسبات والّا مثلًا حد مثلًا من جيرانِك كان ت كان مثلًا مريض أو تِعب أو عَمل حادثة أو حصل لهم مثلًا ظَرف مثلًا، حد توفى عندهم فبتشاركوا معاهم الأكل والّا الموضوع بس كان مُقتصر على المناسبات، زي رمضان والأعياد والحاجات دي؟
اتفضل. لأ، طبعًا، لمّا كان بيبقى عند أي حد تاني من التاني فيه ظروف. يعني أنا أفتكر مرة آآ كانت جارت آه، أنا أفتكر زمان زمان في بيت ماما كان لمّا يحصل حالة وفاة عند حد من الجيران، كان كل الجيران بيعملوا أكْل ويودوا للناس اللي عندهم حالة الوفاة، عشان مثلًا لو ج عندهم حد جاي من السفر، حد جاي يعزّي مش عارفة إيه، فطبعًا أهل المتوفي مش هيبقوا دماغهم رايقة إنهم يعملوا أكْل فكانوا
يعني يا ريت تحكي لي موقف كده، آه. فعلًا.
الجيران كُلّهم بصراحة كانوا يعملوا غدا، وغدا وأكْل مُحترَم يعني، وكانوا يودّوه ل للناس اللي عندهم حالة الوفاة دي، ودي من الحاجات بصراحة اللي هي مش بس ك كمشاركة أكْل هي مشاركة مشاعر، وهُم يراعوا ظروف الناس اللي قُدامهم و ويعني ك حاجات من الحاجات الجميلة بصراحة، اللي حاليًا في الوقت الحالي س تحسّ إن المجتمع بقى مُفتقدها، ما بقيتش موجودة، ما بين كتير من الناس يعني.
آه، يعني يع يعني الواضح من كلامِك إن قبل كده كان فيه مثلًا مبدأ الترابط الاجتماعي، لو حد مثلًا عنده حالة وفاة، حد عنده ظَرف ما، الجار بيشيل جاره يعني إن أنتم مثلًا، حسب تجربتِك بتقولي إن أنتِ كنتِ ممكن ترُوحي تدّي تدّي جارِك حاجة من باب إن أنتِ بتُقفي معاه ومن باب إن أنتِ ب ب بتشاركيه حُزنه وهَمُّه، ده طَب ما ده شيء جميل جدًا. طَب أنتِ إيه، شايفة كده من وجهة نظرِك يعني دلوقتي بما إنِّك أنتِ قُلتِ يعني دلوقتي الوضع اتغيَّر وكده، أنتِ شايفه من وجهة نظرِك، إيه اللي خلّى الوقتي اللي هو دلوقتي يعني، الوضع يتغيَّر والناس تبقى مختلفة عن زمان؟
بالضبط، كده.

أها، يعني بتسلُق الغلّة وكده وتحُط عليها لبن وبليلة يعني.
اللي بيتعمل بيها البليلة دي. آه. آه، بتعمل بتعمل الغلّة اللي هي بنعمل بيها البليلة دي بتعملها عاشورة، بتعملها مهلّبية بس بالغلّة زي الرُز بلبن، بس اللبن بدل ما تحُط الرُز بتحُط غلّة.
تمام. فهمتِك، فهمتِك.
وكانت تعمل أطباق كتير جدًا، وترُش بقى على وشّها كده جوزة الهند ومكسّرات وزبيب، وتبدأ بقى تقول لي خُدي ودِّي ده هنا وده ودِّي هنا وده ال ودي هنا ونوزّع على العمارة كلّها عاشورة. فدي كانت عادة من العادات القديمة، آه، والله كانت تعمل أطباق كتير جدًا، وإيه حلّة كبيرة كده فيها 3، 4 كيلو لبن وتروح عاملة بقى الأكلة، يعني هي حاجة حلوة، بتبقى مسكّرة كده مهلّبية مسكّرة بالعاشورة بال بالم بال بال بالبليلة أو ال بال غلّة.
يا نهار أبيض! آه، آه، فهمت قصدِك، تمام.
آه، ونوزّعها على الجيران كلّها. مثلًا في جارتين كده كانوا قريبين أوي منها، يعني الجار اللي فوقينا واللي تحتينا كانوا أكتر ناس قريبين منّنا.
جميل.
فكانت مثلًا يوم ما تعمل محشي مثلًا، تطلّع طبق محشي اللي فوق وتنزّل طبق محشي للسِت اللي تحت. فبصراحة هي علّمِتنا إن يبقى في وِد بيننا وبين الجيران يعني، من الحاجات البسيطة اللي هي كانت بتعملها دي، أسست جوّانا إن الأكل ده حاجة طيبة يعني عادة حلوة، إن إحنا ن نشاركه جيراننا يعني.
اهم. طَب والله كويس جدًا، يعني الواضح إن أنتم يعني بتميلوا لموضوع المشاركة، وإن أنتم يعني مبدأ إن أنتم ما بتحبّوش تأكلوا حاجة لوحدكم وبتشاركوا كل الأكل مع جيرانكم، وده شيء كويس جدًا والله. طَب احكي لي بقى يعني <tsk> أنتِ مع الوقت بقى كنتِ أنتِ بي يعني أنتم كنتم بتميلوا بس إن أنتم ت تودّوا الأكل وكده، والّا برضه كان بييجي لكم زي ما أنتم كنتم بتودّوا؟
لأ، عارف قصة الطبق اللي رايح جاي ده، فأكيد كان ي ما كنّا بنودّيه كان بييجي لنا، مثلًا جارتنا تعمل cake مثلًا، تيجي تبعت لنا طبق، آآ، جارتنا اللي فوق مثلًا تعمل برضه محشي تجيب لنا محشي. لأ، كان الموضوع مش ماما بس اللي كانت بتعمل كده، كان الجيران هم كمان لمّا بيعملوا أكلات معيّنة كده كانوا بيشاركوها مع جيرانهم وكانوا يبعتوا لنا منها.